うんうんうんうんうん。なるほど。まあ、確かに、その、普通のバレーボールとくら比べて、ま、むちゃくちゃ激しい、その、なんていうんすかね、こう、スパイクが飛んできたりとかっていうわけではないでしょうから、あの、比較的、まあ、ご高齢の方でもやりやすい、い部類になるのかなというふうには思いますね。
うんうん。 そう、すね。 うんうん、あ、あと、高齢の方にもできる役割みたいなのがあるので、ま、ブロックはちゃんと、手上げるとかなんか。<giggles>
あ、なるほどなるほど。 うん。 でもブロックこそね、突き指とかしやすいですもんね。<giggles>
あ、でもボールが柔らかいので。比較的。<chuckles>
あ、大丈夫か、あ大丈夫か。<laughs> なるほど。今のお話だとこう同じ町内でっていう感じですけど、そこが、それがこう隣の自治体と、とかこう、県の大会みたいなのがあったりとかはしないんですか？
はい。 は、上の大会っていうのが今なくて、もう町だけなんですよね。
うんうん。 うんうん、うんうんうん。
なんか似たようなので、公式のやつがあるみたいなんですけど、ちょっとルールが違うみたいで、私たち参加できなくって。
はい。 あ、ルールが違うんだ。
ん、なんか、ちょっと違うみたいです。<chuckles>
ええ、まあ、じゃあ、その、ね、町の自治体が、ね、こう、ご家族でやりやすいように、ちょっと、こう改変してたりとかするんですかね。
うーん、そうだと思います。
ああ、まあ、それはそれで、ありがたいですけどね、何かこう、ね、なんか次の大きな目標みたいなのが、あるとまた、ね、こうやりがいも変わってくるのかなというふうなように思いましたけどね。うーん、なるほど。ねえ、それだったらまた面白いと思うんですけどね。「ハイキュー」並みに燃える、う感じになるんじゃないかなと思います。
うんうん。 そうですね。うんうん。全国とかあったらすごいですよね。<chuckles> うんうんうん。 はい。
はい。今日はほんとに楽しいお話聞かせていただいてありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。

ええ。ふんふんふんふん。
結構、あの、ハイキューからいろいろ学びました。ハイキューって漫画ご存知ですかね。<laughs>
あ、なるほど。めちゃくちゃ人気ですもんね。
そうですね。<laughs> あれが結構、あの、作戦とか動き方とかを結構細かく書いてくれてて。
なるほどなるほど。 うんうんうん。 うんうんうん。
なので、まあれから学んだことを、こうビーチボールバレーで実践するみたいなことをやってますね。
う－ん、通常のバレーボールは確か、こう、ね、ええ、1チーム6人のレギュラーメンバーだったかと思うんですけど、ビーチボールバレーは何人でやるんですか？
うん、うん、うん。 はい。 まあ、ビーチボールバレーは4人でやって
あ、あ、4対4なんですね。
そうですそうです。で、基本的なルールはバレ－とそこまで変わらないかなと思います。
うーん、なるほど。 ああああ、なるほど。え、コートの広さとかも、普通のバレーボールと変わらないっていうことですか？
あ、コートの広さは、あの、バドミントン位ですね。
あ、じゃ、ちょっと狭めなのかな。
そうですそうです。
なるほどなるほど。へえ。
で、結構、あの、ボールが違うので。
な、そうですよね。
うんうんうん。なんか結構、予想をふしてない動きをするというか。うんうんうん。
そうですよね。むしろなんか難しそうな、<giggles> イメージはありますけれどもね。
そうですね。 結構バレー、しょしあの、経験者の方でも、最初は戸惑ってなんか変なとこ打っちゃったりとか。
うん。うんうん。